Mit allen Menschen, weißt du? Oder glaubst du schon spezifische Menschen, mit denen das möglich ist?
Ne. Mhm. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es mit Menschen, die du sympathisch findest, w wo die Kommunikation angeregt ist, wo man wo man die Energie des anderen spürt, ja? Wo man wo man wirklich so weiß
Ja, mhm, mhm.
so, ich fühle mich wohl, ich ich habe auch Lust, was zu sagen, weil ich das Gefühl habe, ich bin Teil des Gespräches. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher und auch die Wahrscheinlichkeiten definitiv möglich. Dieses Unmöglich, äh, das habe ich ja so 'n bisschen pro äh, provokativ in als Überschrift in dem Essay, ähm, dann geschrieben, dass vielleicht mal irgendjemand sich das auch mal durchliest. Und, ähm, das ist ja wirklich so 'ne Sache, die ist ja die die ist einfach so aus mir herausgesprudelt. Und, ähm, da ist ja
Ja. Ja. <chuckles> Ja. Ja. Mhm. Ja, ist interessant. Also, ich meine, das regt einen wirklich zum Denken an, ne? Ähm, so, wa
Ja, danke, danke. Ich fand das auch so, weil ich mir ist dieser mir ist dieser Gedanke wie so 'n Funke gekommen. Ich sage jetzt gar nicht, dass ich clever bin oder viel mit zu tun habe, aber ich habe es einfach niedergeschrieben, weil's raus musste ausm Kopf, wie so 'n wie so 'ne Eingebung. <chuckles> Okay, danke, danke. <chuckles> Das ist lieb.
Ja, und weil es clever ist. <laughs> Es ist clever. <laughs> Muss man so sagen. Mhm. Mhm.
Das ist sehr lieb, ja. Aber ich ich habe da sehr viel Spaß dran gehabt und ich weiß auch gar nicht, wie oft ich dieses Essay jetzt erwähnt habe, weil du hast mich am Anfang gefragt, wie wie man wirklich einander zuhören kann. Und ich finde, das ist ein Schlüsselmoment, verstehst du? Also, du verstehst das sowieso, aber ich we ich meine jetzt so im Sinne von, ähm, dass man sagt, wenn man jetzt nicht nur wartet, bis man wieder dran ist mit'm Reden, das ist für mich kein Zuhören. Für mich ist auch kein Zuhören, ähm, irgendwie ähm, gar nicht zuhören, ne, u und nur so tun, als ob man zuhört oder, äh, irgendwie. Und das das senkt ja auch noch mal die die ganze Qualität der Konver Konversation. Deswegen denke ich, wenn man wirklich zuhört und auch mal darauf achtet, auf die kleinen Nuancen, ne, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden unterbreche im Gespräch, dann kann das sein, dass es gar nicht böse gemeint ist, sondern im im Sinne von, dass ich dass ich sehr sehr viel Spaß an dem Gespräch habe.
Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Genau. Mhm. Ja, oder Interesse zeigen, oder noch mal nachhaken wollen. Genau, richtig, ja. Ich finde auch, unterbrechen muss nicht unbedingt immer unhöflich sein.
Genau. Ja. Aber das ist dann auch so 'ne Sache, wo man wo man natürlich das spürt man natürlich auch, ne, an an an am Ge am Gegenüber. Wenn er mich unterbricht und voll drin ist im Thema und gute Laune hat und richtig interessiert ist, dann dann ist das Unterbrechen irgendwie angenehm, finde ich, weil weil meistens kommt dann auch richtig toller Input.
Ah. Mhm. Mhm. Ja.